अ, जी, तो जैसा कि हमने देखा कि कोविड-19 के बाद अ, ऑनलाइन पढ़ाई का जो है ना एक चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि ऑफ़लाइन तो देखिए हो नहीं पा रही थी, तो क्या आपने भी ऑनलाइन पढ़ाई की हैं और ऑनलाइन अगर हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ाई ने आपकी सीखने की आदतें कैसे बदली?
हाँ, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये तो कहीं न कहीं है कि जो जो हम सब हैं, कहीं न कहीं जो छात्र हैं, वो कोविड काल के बाद ही देखिए ऑनलाइन पढ़ाई से इंट्रोड्यूस हुए हैं कहीं न कहीं। देखिए हाँ, मेरे को अगर मैं अगर आपको सही बताऊँ तो देखिए कहीं ना से देखिए इसकी क अच्छी आदतें भी लगी थीं और इसकी कहीं न कहीं देखिए एक बुरी आदतें भी थीं, देखिए अच्छी आदत तो ये थी कि ठीक है, हम देखिए क्यों कोविड में से देखिए हम बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो स्कूल में नहीं पढ़ सकते, तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना देखिए कुछ नहीं से तो कुछ सही, क्योंकि देखिए हम घर पे बैठ के पढ़ ही सकते थे कहीं न कहीं, हमारे लिए उसके फ़ायदे थे, घर पे रहना था, कहीं बाहर नहीं जाना था, टाइम भी बचता था और कहीं न कहीं मेरे को वो लगता है ना कि जो कम्फर्ट होता है ना कि हम अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते थे और मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना देखिए इसके नुकसान भी थे, क्योंकि देखिए कभी-कभार क्या होता है ना, जैसे मेरे को आज भी ध्यान है जब मैं कोविड का समय था ना, तो देखिए मैं 12वीं कक्षा में था, तो देखिए उस समय देखिए अब हमारे जो प्रैक्टिकल थे, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल है या केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल है, देखिए उसमें देखिए हमको वो जैसे कोई सॉल्यूशन होता है, कोई सोल्यूट होता है, उसको मिक्स करना है, तो देखिए ऑनलाइन तो देखिए वो चीज़ समझ नहीं आती ना? तो देखिए ऐसा रहता है ना कि कभी-कभार देखिए कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हम वो समय, जहाँ तक ना, उस जगह पे ना होएँ, हम ऑफलाइन सीख नहीं सकते, तो मेरा तो मानना ये है ना कि हम मतलब मेरा तो इसका ऐसा ही मानना है इस पे। जी।
हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हुँ, हुँ। अ, अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ। हुँ, हुँ। जी, तो देखिए अ अ, जैसा कि आपने बताया कि देखिए कुछ प्रैक्टिकल्स वग़ैरह, जैसे सॉल्यूट की आपने बात की, तो वो आप वो प्रैक्टिकल नहीं समझ सकते ऑनलाइन में, तो लेकिन देखिए अ, जिस प्रकार जो है <sniffs> अ, ऑनलाइन में लेकिन ये था कि कॉन्टैक्ट नहीं आते थे, तो आपको लगता है कि इसके कुछ फ़ायदे भी थे ऑनलाइन पढ़ाई के?
हाँ, हाँ। देखिए देखिए ऑनलाइन पढ़ाई के फ़ायदे भी हैं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, देखिए अगर मैं आपको एक मेरे अपने अनुभव से बताऊँ ना, तो देखिए कहीं न कहीं देखिए जब मैं कॉलेज में था ना, तो जैसे एक बारी ना मेरी कुछ ना जैसे हफ़्ता 10 दिन की क्लासेस छूट गई थीं क्योंकि मैं बीमार हो गया था, तो देखिए ये मैंने एक अच्छी चीज़ महसूस करी है, देखिए जब मैं स्कूल में होता था ना, मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर मेरी कोई क्लास छूट जाती थी, तो देखिए मैं ना रिवाइज़ तो कर ही नहीं पाता था क्योंकि कोई उसमें कोई ऐसा था नहीं कि हमने एक बारी छूट गया, तो देखिए वो टीचर तो वापिस से पढ़ाएँगे नहीं, परंतु देखिए ऑनलाइन पढ़ाई का पता है क्या अच्छी चीज़ लगी मेरे को, कि ना, वो ना, जैसे ऑनलाइन ही सब कुछ अवेलेबल हो गया है, तो जो कॉलेज के जो वो जो मैंने मिस करे थे ना, वो यूट्यूब पे अवेलेबल थे, तो मतलब मेरा तो मतलब बहुत सही हो गया था ना कि मतलब अगर मेरा कुछ भी छूटता हो या मेरा कोई रिवाइज़ भी करना होता है ना, तो मैं देखिए यूट्यूब पे ही पढ़ लेता था, तो देखिए ये तो मेरे को ना इससे एक बहुत बड़ा बढ़िया फ़ायदा लगा और देखिए अगर मैं साथ के साथ अगर मैं इसके और भी एक थोड़ा नुकसान बताऊँ अपने अनुभव से, तो वो रहा ना कि कभी-कभार क्या होता था ना कि ऑनलाइन <clicks tongue> पढ़ाई में ना, जैसे मान लीजिए एक बारी ना मेरी क्लास चल रही थी कॉलेज में ऑनलाइन, तो मतलब अब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो जो गूगल मीट पे थोड़े नटखट से होते हैं, आके मस्ती करने लगते हैं, तो देखिए वो मेरे को लगता है ना कभी कि ना कभी ना अगर मान लीजिए वो एक बच्चा जिसको पढ़ाई नहीं करनी है ना, तो वो कहीं न कहीं ना पूरी क्लास का भी माहौल खराब कर सकता है, जिस जिसकी वज़ह से ना, एक कोई भी बच्चा ना पढ़ नहीं पाएगा, तो हाँ, देखिए वो ही बात है, इसके नुकसान भी हैं और कहीं न कहीं देखिए इसके फ़ायदे भी हैं। हाँ।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। उहुँ। हाँ जी, हाँ जी। उहुँ। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। उहुँ। हाँ जी, हाँ जी। उहुँ। हाँ जी। ये तो बात सही है। उहुँ। जी, तो जैसा कि आपने बताया इसके नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं, अगर आप दोनों को अ, मतलब अ, दोनों के बारे में जैसे कि अभी आपने बताया, तो आप क्या मानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई अ, जो है कारगर साबित होती है या नहीं होती है?
हाँ, देखिए अगर आप स मैं अगर आपसे सही बताऊँ तो मेरे को लगता है हाँ, कहीं न कहीं देखिए ऑनलाइन पढ़ाई देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है? देखिए, मान लीजिए अगर आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए उसमें तो देखिए आप ऑनलाइन इतना समझ नहीं पाएँगे, ठीक है, आप थ्योरी तो पढ़ लेंगे। और मान लीजिए अगर हम जैसे मान लीजिए कोई जो इन कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है, ख़ासकर कि सिविल इंजीनियरिंग, देखिए वो तो पूरा काम ही फ़ील्ड पे होता है देखिए, तो मेरे को लगता है ना उसके उसमें तो देखिए ऑनलाइन वो कैसे ही पढ़ाई करेगा? अब मान लीजिए कोई कार्य ही फ़ील्ड में करना है, तो देखिए वो तो सिविल इंजीनियर तो कर नहीं पाएगा, परंतु मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना, देखिए ऑनलाइन पढ़ाई जो और अलग थोड़े कोई सब्जेक्ट हैं, जैसे कोई स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, देखिए हाँ, देखिए उसमें आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। और देखिए अगर मैं आपको इसका एक सही बताऊँ ना, आपको मैं एक अच्छा अनुभव बताता हूँ, तो एक बारी क्या था ना कि, जैसे जब मैं कॉलेज में था ना, तो कहीं न कहीं ना एक ऐसी आदत रहती है कॉलेज वालों में ना, कि वो पढ़ते नहीं है पूरे सेमेस्टर, तो देखिए मैं और मेरे दोस्त भी नहीं पढ़ते थे, तो ना मेरे को आज भी याद है ना, कि हम ना तो हमें टेंशन हो जाती, जैसे पेपर आएँगे तो यार क्या करेंगे, क्या करेंगे अब, तो ना ये हमें लगता है कहीं न कहीं ना हमें एक ना ब्रह्मास्त्र मिल गया था ये यूट्यूब का। मतलब मेरे को आज भी याद है पेपर से चार दिन पहले अगर हम ढंग से कोई भी ना वो चार दिन अगर हम लगन से अ, ऑनलाइन पढ़ लेते ना, तो मतलब हमारे इतने अच्छे-अच्छे मार्क्स आते थे, मतलब मैंने तो देखा था हमने ना ये देखा था कि कई बच्चे हैं, जैसे वो ना पूरा-पूरा जैसे मी पूरा सेमेस्टर वो पढ़ते हैं, तो भी ना उनके हमारे से कम नंबर आते थे, तो मेरे को मैंने ना ये एक अच्छी चीज़ देख यहाँ पे ना, ऑनलाइन पढ़ने से ना, जो विज़ुअल्स रहते हैं, क्यों हम कोई इम इमेज से कुछ देखते हैं, वीडियो से कुछ सीखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ज़्यादा याद रहता है, तो हाँ, मेरे को तो ये एक इसका बहुत अच्छा फ़ायदा लगा और इसने तो देखिए मेरे को मार्क्स भी दिलाएँ है और कहीं न कहीं मैं तो यही मानता हूँ ना, कि जो मेरी कॉलेज की डिग्री है ना, कहीं न कहीं देखिए 60% देखिए ऑनलाइन पढ़ाई का ही हाथ है, तो हाँ, मेरे लिए तो देखिए इसका फ़ायदा ही है। जी।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। <chuckles> हाँ जी, हाँ जी। <chuckles> हाँ जी। हाँ। ये तो दिलचस्प बात है। <chuckles> ये तो आपने बहुत दिलचस्प बात बताई कि आप जो है चार दिन पढ़ के अ, रेगुलर कॉलेज जाने वालों को मात दे देते थे और देखिए तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अ, क्या आपको लगता है कि अ, ऑनलाइन पढ़ाई जो है ऑफ़लाइन पढ़ाई से बेहतर है?
हाँ, हाँ। बिल्कुल। अ, देखिए अगर मैं सही बताऊँ ना, कहीं न कहीं ना देखिए जो एक जो स्टूडेंट और जो टीचर का जो इंटरैक्शन होता ना, देखिए वो भी ना कहीं न कहीं ज़रूरी है, देखिए मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई टीचर थे कि अगर वो आपको जूम मीटिंग के ज़रिए ब ब पढ़ा रहे हैं, तो देखिए कहीं न कहीं ना देखिए आप उनके नज़र में नहीं हैं, देखिए अगर मैंने आपने भी कहीं न कहीं सुना होगा ना कि, जैसे कई बच्चे पता है क्या करते थे, जब मान लीजिए कोई गूगल क्लासरूम पे या ज़ूम मीटिंग पे कोई भी क्लास चल रही थी ना, तो वो क्लास लगा के ना सो जाते थे, तो मेरे को ये लगता है ना देखिए ये इसका एक नुकसान है बहुत बड़ा क्योंकि ब हाँ, और बात है देखिए जो ऑफ़लाइन क्लास में देखिए हम ना, कहीं न कहीं देखिए टीचर के नज़र में रहते हैं, उनके हम उनके तो ना इसका ये है ना कि हम ना कोई कुछ मस्ती नहीं कर सकते कहीं न कहीं और बात रही देखिए ऑनलाइन क्लास कैसा है? जैसे कि मान लीजिए कोई गूगल क्लासरूम है या ज़ूम मीटिंग है, तो देखिए उसके लिए ना इंटरनेट भी चाहिए और देखिए हर क्षेत्र में देखिए इतना अच्छा इंटरनेट भी नहीं होता, तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना ये जो इंटरनेट की जो जो परेशानी होती है, देखिए उससे ना आपकी पढ़ाई में भी बाधा आ सकती है। जी।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। ये बात तो है। हुँ, हुँ। जी, जी। सही कह रहे हैं आप। जी, तो जैसे आपने अभी बताया कि इंटरनेट की बाधाएँ जैसे कुछ आती हैं, बिजली वगैरह का भी होगा। तो अ, क्या आप ये मानते हैं कि इसको बेहतर बनाना चाहिए और ऑनलाइन पढ़ाई को एक और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए अभी आगे भविष्य में?
जी, जी। हाँ देखिए, मेरे को लगता है ना ये ना काफ़ी एक ना सही भी ज़रिया है। अ, देखिए इसमें ज़ाहि ज़ाहिर-सी बात है अगर जो जो थोड़े पिछड़े हुए जो इलाके हैं देखिए वहाँ पे इंटरनेट होएगा ना क्योंकि कभी भी देखिए जैसे अब जैस जैसे कोरोना काल आया था देखिए ये कभी ना किसी को बता के नहीं आया। तो इसमें देखिए परेशानी भी हुई थी लोगों को। तो मेरे को लगता है कल को भविष्य में भी कल को ऐसी कुछ चीज़ आती है। तो हम ना इसके लिए तैयार रहेंगे क्योंकि हमें सब तैयार रहेंगे और देखिए इससे ना फ़ायदे भी हैं कभी-कभार क्या होता है ना मान लीजिए कोई अब जैसे कोई कोचिंग है कोई प्राइवेट कोचिंग है। देखिए अगर उनके टीचर नहीं आ सकते तो देखिए वो घर से भी पढ़ा सकते हैं। तो मेरे को लगता है इससे ना, ना तो टीचर का नुकसान होए और ना ही मेरे को लगता है ना छात्रों का नुकसान है क्योंकि देखिए अगर हफ़्ते में एक एक दो बार अगर मान लीजिए अगर ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ गया ना तो देखिए और ना वो करवा भी सकते हैं और मेरे को लगता है कहीं न कहीं ये फ्लेक्सिबल बहुत है। देखिए हमारे लिए भी आसान ही होता है, समय बचता है। क्योंकि मान लीजिए मैंने ना क्या देखा है ना जैसे मेरे कई दोस्त हैं कोटा में पढ़ते थे। तो वो ना मतलब वो हॉस्टल से सुबह मतलब उनको 2 घंटे पहले निकलना पड़ता था। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना आने-जाने भी जैसे 4 घंटे लगे। तो इसका एक अच्छा फ़ायदा है ना कि टाइम बहुत बचता है। जी।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। ये बात तो सही है। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया, कि ये जो है फ़्लेक्सिबल रहता है, इससे समय बचता है, तो आप क्या ये भी मानते हैं कि इससे अ, कहीं न कहीं पैसे की भी बचत होती है, ऑनलाइन पढ़ाई जो है किफ़ायती है, ऑफलाइन पढ़ाई से?
हाँ, देखिए ये तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, अगर मैं आपको सही बताऊँ ना, तो जैसे मैंने आपको कोटा का ही उदाहरण दिया कि वो जो वहाँ की कोचिंग है ना, देखिए उसकी फीस है बहुत डेढ़ 2 लाख, परंतु देखिए जब जी, जी। बिल्कुल और देखिए अब ये ऑनलाइन में अब आ रहे हैं, जैसे फिज़िक्सवाला है, अनएकेडमी है, देखिए इन्होंने अपने जो कोर्स है देखिए सिर्फ़ 5-10 हज़ार में ही दे दिए हैं ऑनलाइन, तो मेरे को लगता है ना, ये काफ़ी अफ़ोर्डेबल है, देखिए कोई भी इसको ले सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़
हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा, अच्छा। इतनी ज़्यादा? हुँ, हुँ। ये तो किफ़ायती है, जी।
सिर्फ मतलब इसको तो मिडल क्लास क्या, लोअर मिडल क्लास के लोग भी ले सकते हैं, तो मेरे को लगता है इससे ना
हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा।
जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और परंतु इतने पैसे भी ना, उनको भी मौका मिल रहा है देखिए, उनको अगर वो उनके पास एक ठीक-ठाक इंटरनेट की सुविधा होए और एक अच्छा फ़ोन या एक अच्छा-सा आई टैबलेट होए ना, तो मेरे को लगता है देखिए वो सस्ते में काफ़ी पढ़ भी सकते हो और देखिए कल को भविष्य में काम भी कर सकते हैं, अपना। जी।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो अभी आपने जैसे कहा उनके पास एक अच्छा फ़ोन हो या टैबलेट हो। तो सर आपको नहीं लगता कि ये तो अ, जो एक आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो इतने आसानी से इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ये टैबलेट को मोबाइल को और इंटरनेट कनेक्शन को भी देखिए आपको बार-बार उसका अ, बिल भरना पड़ता है तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा-सा ये चीज़ थोड़ी-सी महँगी हो सकती है ऑनलाइन पढ़ाई की ये जो चीज़ मतलब पार्ट है?
अ, हाँ जी देखिए अगर आपको देखिए मैंने वैसे पहले ही कहा कि अगर मान लीजिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में लगेंगे तो वहाँ पे तो देखिए आपके बहुत उसके मान लीजिए आप उसको कपड़े का भी ख़र्चे होएँगे। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन देखिए कपड़े का ख़र्चा नहीं होएगा। कोई आपको ड्रेस को कोई ड्रेस कोड नहीं होएगा और कहीं न कहीं देखिए आप कोचिंग में भी तो देखिए आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और मेर क जहाँ जहाँ तक मैंने अपने अनुभव से देखा है कोचिंग में देखिए मतलब 50000, 60000 रुपए माँगते हैं। तो देखिए ऑनलाइन भी ठीक है फ़ोन का एक बारी तो ख़र्चा लगेगा परंतु मेरे को लगता है कहीं न कहीं देखिए ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और देखिए इंटरनेट भी देखिए आजकल देखिए काफ़ी सस्ता ही हो गया है। भारत सरकार ने देखिए ये मेरे को एक बहुत अच्छी बात है भारत सरकार की इंटरनेट बहुत सस्ता है और हर हर किसी को भी मिल सकता है आसानी से। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं देखिए अगर इसको हम एक वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं देखिए ऑनलाइन पढ़ाई ना काफ़ी सस्ती रहेगी अगर हम उसको ऑफ़लाइन पढ़ाई से कंपेयर करें। जी।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, ये तो सही है। हुँ, हुँ। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। ये तो है। हुँ, हुँ। हाँ जी। ओह, अच्छा। जी, तो देखिए अ, आप ये बता सकते हैं कि कि आपको लगता है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है, ये वैसा माहौल दे सकती है या वैसा वातावरण दे सकती है जो कि ऑफ़लाइन पढ़ाई में होता है?
अ, अगर बात रही देखिए वातावरण की तो मेरे को लगता है देखिए वो ना जो ऑफ़लाइन जो पढ़ाई रहती है, देखिए जो वैसा वातावरण उसमें होता है ना, कहीं न कहीं ना देखिए लोग ना स्ट्रिक्ट होते हैं, देखिए बच माँ या टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चे ना मतलब क्या है ना ध्यान देते हैं उन पे क्योंकि देखिए और ना बात रही देखिए ऑनलाइन पढ़ाई की, देखिए कहीं न कहीं देखिए हम ना स्क्रीन के पीछे हैं कहीं न कहीं, तो हम ना मस्त अपना अब देखिए वेबकैम या वीडियो तो चलती नहीं है हमारी, देखिए हमें कोई इतनी परेशानी नहीं होती, देखिए मैंने तो खुद भी देखा है और कहीं न कहीं देखिए मेरे को भी ना अफ़सोस होता है कि ना मैं भी जब कॉलेज के समय मेरी ऑनलाइन क्लास होती थी ना, तो मैं कभी-कभार ना सो जाता था क्लास के बीच में कि ठीक है, बाद में देख लेंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड होती थी, तो मेरे को लगता है ना कि जैसे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है ना, तो इससे क्या हो रहा है ना, मतलब जैसे बहुत सारे अब इसके वो हो रहे है कि मैं तो मैं ये सोचता था कि ना इसको रिकॉर्ड करके बाद में देख लूँगा, तो इससे ना अगर ज़्यादा भी सुविधा मिल जाए ना तो जो विद्यार्थी होते हैं ना उनको वो हो जाता है कि हाँ, बाद में देख लेंगे, तो मेरे को लगता है हाँ, इसके नुकसान तो हैं ही और अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना एक ऑफ़लाइन पढ़ाई भी ज़रूरी है जो एक डिसिप्लिन को, एक अनुशासन को बनाने के लिए। जी।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। <chuckles> हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, तो अ, जैसा कि अभी आपने बताया कि ऑफलाइन पढ़ाई जो है थोड़ा-सा अनुशासन बनाती है और आपने ये ज़िक्र किया कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप बाद में भी देख सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लास अ, ऑनलाइन पढ़ाई जो है ये थोड़ी-सी अनुशासनहीनता और मतलब बच्चे का एक जो एक अ, एक वो होता है कॉम्पिटिटिव लेवल होता है उसको कम करती है सीखने की एक चाहत को थोड़ा-सा कम कर देती है ब बच्चे को रिलैक्स ज़्यादा कर देती है थोड़ा-सा आपको नहीं लगता?
अ, हाँ, हाँ देखिए करते थे पर मेरे को ये भी लगता है कहीं न कहीं देखिए ये ना एक बच्चे पे भी निर्भर करता है। देखिए अगर किसी को पढ़ना है देखिए वो ऑनलाइन भी पढ़ लेगा। परंतु देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया ना कि कई बच्चे होते हैं वो जो गूगल मीट पे या ज़ूम मीटिंग में देखिए कुछ ना वो ब वो हरकतें करते हैं कहीं न कहीं। तो उससे क्या करता है ना जैसे एक बच्चा मान लीजिए उसको पढ़ना नहीं है तो उसकी वजह से देखिए बाकी बच्चे भी नहीं पढ़ पाएँगे तो मेरे को ये लगता है ना इसमें ना एक मतलब वो कहते हैं ना कि एक बच्चे की वजह से देखिए अगर सारे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये कहीं न कहीं देखिए वो तो ये ग़लत बात है। उनके हक के साथ ये ग़लत हो रहा है। तो और बात रही ना देखिए हाँ कहीं न कहीं देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिए कि कोई केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है या कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है या कहीं न कहीं सिविल सिविल इंजीनियर है। देखिए वो तो ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकता तो मेरे को लगता है कि ना देखिए ये अच्छी बात है। मेरे को लगता है ना एक बैलेंस होना चाहिए देखिए ऑनलाइन पढ़ाई भी होए और ऑफलाइन भी होए। हम किसी को भी ना तवज्जो नहीं दे सकते ना ऑफलाइन को ना औ ऑन तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ना एक बैलेंस होना चाहिए अगर आप मेरी मानें तो। जी।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। जी, ये बात तो है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उहुँ। जी, तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और मैं उम्मीद करूँगा हमारी बातचीत फ़िर से होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी देखिए काफ़ी अच्छा लगा आपके प्रश्नों का जवाब देके। आपका भी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।